Bạn ơi, bây giờ nha mình nhìn tới cái căn hộ của mình nha, đồ đạc nó nhiều quá, mà bây giờ mình hông biết bắt đầu dọn từ đâu luôn á nha. Tính ra á thì hai vợ chồng của mình á mới cưới hồi đầu năm mà đến thời điểm hiện tại cũng chưa có được giáp năm luôn, mà sao thấy đồ quá nhiều đồ bạn ơi. Rồi cái phòng ăn cũng lộn xộn đầy đủ đồ, rồi phòng khách nó cũng vậy, rồi phòng ngủ của hai đứa nữa, rất là nhiều đồ luôn. Mà mình có một cái kho rồi đó chứ, nhưng mà để đồ trên kho nó cũng chật chội luôn á bạn. Mà bây giờ nghe nói là sắp Tết rồi đó, cho nên là phải dọn dẹp, mà nghĩ tới cái cảnh dọn dẹp mà nó đồ nó lung tung như vậy nha, mình cũng hông biết là nên bỏ cái nào, nên lấy cái nào, mà coi cái đồ nào mà nó hông cần thiết á bạn, cho nên là bây giờ rối lắm. Mà hiện tại là công việc của hai vợ chồng mình thì cũng đi làm chứ hông phải là ở nhà không đâu, tính ra thì những cái buổi cuối tuần thì cũng có nghỉ được 2 ngày đó, nhưng mà tính tới cái chuyện dọn dẹp, ừm, nhiều khi công việc mệt mỏi đó, nhiều khi cũng cứ để là, ừ, tuần sau, tuần sau nhưng mà nó cứ dời hoài á, mà tới gần Tết rồi mà đồ đạc um sùm như vầy. Thì nhiều khi á ba mẹ lên á bạn, đúng rồi, ba mẹ lên thăm mà thấy vậy chắc ba mẹ la chết luôn á, cho nên mình cũng hông biết làm sao để cải thiện tình hình nữa. Bạn giúp mình được hông?
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, ờ. Ừm. Ưm hừm. Nhìn thấy bực ha? Ừm. Ờ. Rồi, mình rất là sẵn lòng nè! Thì á cái tình trạng này á là nó cũng kha khá là phổ biến, ờ, ờ, ở trong chúa trẻ của tụi mình á, kiểu như là đồ thì cứ mua cho lắm vào mà hổng có biết cách sắp xếp, cũng hông biết bỏ như thế nào, đúng hông?
Ừ, nó đó. Nó đó.
À, vậy thì, ờ, ờ, khi mà bạn nhìn lại những cái đồ đó đó, thì bạn có phân loại được là, kiểu như là, mình đã dành tiền để mua cho cái loại, kiểu như là, loại sản phẩm giống như là đồ gia dụng nè, hay là mỹ phẩm nè, hay là quần áo, à, cái nào nó, kiểu như là, nó chiếm, ờ, phần lớn nhiều hơn ở trong những cái, ờ, đồ đạc của bạn hông?
Tính ra của mình đó nha, đồ của của mình á liên quan đến, a, đồ điện là nhiều nha, mình hay săn sale á bạn. Đấy, còn vợ mình nha, thì thật ra thì đồ gia dụng thì ít lắm, nhưng mà quần áo của vợ mình nhiều, với lại son phấn các kiểu đồ đó bạn. Bạn biết là giày dép nè, nguyên một tủ đồ của vợ mình, mà nhiều khi á vợ mình á chưa mặc cái nào luôn á. Bạn tin hông? Rồi bản thân của mình á, mình mua những cái đồ điện, những đồ linh kiện này kia, rồi mình lắp ráp rồi mình chơi trò chơi đồ đó bạn. Cho nên là nhiều khi mình cứ để đó, mua rồi để để đó, để trong tủ, mà cứ để vô không, hổng có sắp xếp bạn ơi. Mà trên cái kho nha, thì nó bao gồm, ờ, chẳng hạn như nệm nè, gối nè, những cái gì hông xài á, mình cũng để lên đó hết trơn. Rồi đồ cũ cũ là mình để lên đó, mà bây giờ để sắp xếp ra, là phân loại ra rồi thì cũng cả mấy ngày đó chứ hông phải là một ngày một bữa mà làm xong đâu.
Ừm. Đồ điện. À. Ừm. Là Ừm. Rồi. Ừm. Rồi. Ừm, mình hiểu rồi, kiểu như là bây giờ nó đang quá là lộn xộn, đúng hông nè?
Đúng rồi.
Ừm, rồi, ờ, khi mà có khi mà bạn đã phát hiện ra cái tình hình là "Ôi, cái trời ơi, cái nhà của mình nó đang quá là lộn xộn rồi." Ờ, hai vợ chồng bạn có, kiểu như là, có có bao giờ mà, kiểu như là, hứa với bản thân là "À, tối, a, cuối tuần này á, hai tụi hai vợ chồng mình á, sẽ dọn dẹp lại đi." Ờ, có khi nào mà hai bạn lên kế hoạch chưa?
Ừm, thật ra thì á, có nhiều là đằng khác á bạn, nhưng mà có thực hiện được đâu, nói nào ngay á, thì đi làm, thường sáng ra hai vợ chồng đưa nhau đi làm rồi chia tay, rồi sau đó nạnh ai nấy làm rồi về. Nhiều khi á, buổi tối về còn lười nấu ăn nữa, thậm chí là rủ nhau đi ăn ngoài, rồi những dịp cuối tuần thì cũng có thể là đi siêu thị chung nè, rồi nấu đồ ăn ở nhà này cũng được. Nhưng mà tính á nè cái việc dọn dẹp này kia không thấy nhiều quá, phiền phức quá à, thì nó: "Ừ, thống nhất tuần sau nha!" thế là tuần sau, tuần sau nữa, mà kéo dài luôn đó bạn.
Ờ, ờ. Ơ. Ừm. Ừm. Ừ, rồi, kiểu như là, hai vợ chồng bạn có, kiểu như là, có có có, kiểu như, mâu thuẫn hay là gây lộn về cái cái thói quen này chưa? Kiểu như là, ờ, bạn, à, à, sẽ góp ý cho vợ bạn là "Ơi, tại xạo mà thấy đồ đạc nhiều quá rồi mà cứ mua mua mua hoài vậy?" hay là vợ bạn cũng, ờ, than phiền bạn về cái thói quen là kiểu như là "Ờ, mua đồ chơi gì mà cho lắm vào rồi cũng ít chơi đâu?" Hai bạn có hay góp ý nhau, kiểu như vậy hông?
Tính ra là hai đứa mình cùng một giuộc luôn á, <laughs> ng nói nói nào ngay thì cũng ngại ngại thiệt, mà mình cũng biết vợ mình mua sắm nhiều, mà vợ mình cũng biết tình hình vậy. Nhưng mà biết sao hông? Ba mẹ hai bên rất là khó luôn, tại tụi mình còn nhỏ mà, bởi vậy á, sắp xếp mà hông ngay ngắn, nhiều khi á, cái nhà này, cái căn hộ này là là hai bên hùn tiền lại mua cho tụi mình đó, cho nên là nhiều khi á mình sợ cái cảnh mà lên bất tử mà thấy đồ đạc um sùm như vậy nha nà, kiểu như là, cũng có cũng thế nào cũng có chuyện à nha. Bởi vậy á, mình sợ, cho nên là hai đứa biết biết thân biết phận lắm, nói: "Ừ, thôi bây giờ hai đứa cùng nhau dọn dẹp đi anh ơi, chứ nhiều không á ba mẹ lên biết như vậy nha, ba mẹ buồn đó." Ba mẹ cũng sẽ tự dọn mà mình đâu có muốn ba mẹ mình tự dọn mệt mỏi đâu.
<laughs> À. Rồi. Ừm. À, vậy á hả? Ừm, ừm. Nhưng mà Ờ, nhưng mà nói được mà cũng chưa chịu làm luôn, đúng hông nè? <laughs>
Chưa luôn bạn ơi!
Rồi, ờm, vậy thì á cái cái cái một đống đồ đó đó, cái nguyên nhân của nó là do thói quen của hai bạn là thích săn sale, hay là, kiểu như là, khi mà về nhà mới á là mọi người tặng đồ, giống như là, kiểu như là, lễ kỷ niệm nhà mới đồ này kia chẳng hạn? Hay là, à, do các bạn, ờ, có thói quen là, kiểu như là, đi, ờ, đi xin đi xin về? Hay là bà con họ hàng thấy những cái, kiểu như là, vật dụng mà hông dùng tới các bạn nghĩ là "À, có thể là mình, à, cần thiết á, à, hay là xin về rồi để đó." Kiểu như là có cái thói quen như vậy hông? Hay là chủ yếu là tới việc s từ cái việc là săn sale?
Thật ra nha, ờ, mình đang hình dung trong đầu mình, ờ, những cái đồ của mình hiện tại là thứ nhất là đồ cưới. Mà đúng như bạn nói luôn, chẳng hạn như những cái bức tranh, cái rèm hay là cái gối, cái chăn, cái mền nhiều khi hổng có xài, bạn ơi. Mình thấy là, ừ, mình hông xài cái gối hiện tại nha, hứa là lâu lâu sẽ thay đổi nè, rồi mình cho hoặc là mình đi bỏ đi nhưng mà đâu có làm đâu, nhiều khi công việc bận quá mà, cứ để trên đó mà đồ mới không đó chứ. Mà mình cũng hổng có phải đi xin đâu nha, ờ, nhiều khi á mình săn săn mình hay săn sale, những cái phiên live bạn biết rồi, mỗi tháng có phiên live mà nhiều khi tụi mình thức đêm thức hôm canh nữa, nó nó nó tính nào ngay thì cũng vui thiệt. Nhưng mà hai đứa mua, mua xong về cũng đâu có xài, cũng để lên kho hết. Đấy, thì bây giờ á trong phòng thì cũng lộn xộn luôn mà cái cái chỗ, ơ, phòng khách nha, nhiều khi ừ, nó cũng hỗn tạp luôn mà mọi thứ đó bạn. Mình á mình có một cái kệ sách riêng mà bây giờ cái kệ sách của mình nha cũng để đồ lung tung ben hết trơn luôn rồi, bởi vậy hổng biết là sợ ba mẹ lên là la liền luôn đó.
Rồi. Ừm. Ừ, r rồi. Ừm. Ừm. <laughs> Ờ, x Rồi. Cái kho cũng hết chỗ luôn? Ừm, rồi rồi. Rồi, mà được một cái là đồng vợ đồng chồng luôn đó nha.
Đúng rồi, thiệt sự là cũng vậy, hổng có ai trách ai hết trơn mặc dù biết, ờ, anh cũng mua sắm nhiều, em cũng mua sắm nhiều. Tính ra cũng biết cái cách làm sao cho nó gọn gàng nhưng mà hiện tại là đang bị quá tải công việc nữa, ừm.
<laughs> Rồi. Ừm. Rồi, mình hiểu rồi. Mình, kiểu, cũng ô kê, cũng thông cảm và đồng cảm với lại cái vấn đề của hai bạn ha. Nhưng mà hổng có sao hết nè, bây giờ là cũng là một cái dịp cuối năm khi mà chúng ta phải gọn gàng lại nhà cửa nè, đúng hông? Bây giờ chúng ta sẽ lên một số cái kế hoạch để làm sao để dẹp loạn cho cái nhà của bạn nha. Ừ, rồi. À, đầu tiên á là chắc chắn rồi chúng ta phải sắp xếp lại nhà cửa. Bây giờ các bạn hổng có thời gian đi, bây giờ mình sẽ thuê người nha, mình sẽ thuê cái dịch vụ đến. Và trước khi mà thuê dịch vụ á thì mình nghĩ là bạn nên là, kiểu như là, có sẵn một cái hoạch định kế hoạch hay là, kiểu như là, một cái kế hoạch là, ờ, sẽ giữ được những cái đồ nào và những cái đồ nào là cần phải, kiểu như là, được thanh lý đi. Ờ, thì mình có thể là, kiểu như, những cái đồ mới mà bạn nghĩ là bạn sẽ đánh giá lại tổng thể là cái nào cần giữ lại, cái nào cần thanh lý và mình sẽ thanh lý bớt đi những cái mà bạn chưa bao giờ dùng đến nó chẳng hạn, mà mình lại có là 2, 3 bộ ở nhà sẵn rồi. Thì, ờ, trước hết là mình phải, kiểu như là, giảm thiểu cái số lượng đồ đạc ở trong nhà mình trước đã nè, thì bạn thấy có đồng ý hông?
Ừm, bạn giúp cho mình với. Ồ, có lý đó bạn! Thật ra thì cũng được, mà nhiều khi mình chỉ phân loại thôi, mình nhớ ra là mình có cái gì, cái gì, đúng hông? Rồi mình ghi ra là cái nào chưa xài, cái nào đã xài rồi, rồi cái nào trong cái nào trong tình trạng là có xài được hông, hay là mình cho hay làm sao mình ghi ra cận thận á bạn, để mình biết như vậy ừ, mình thấy cái này cũng được đó.
Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Ừm, là mình sẽ phân loại ra cái nào mà ví dụ như là mình có 2 bộ mới, ô kê mình giữ 1 bộ, còn 1 bộ mình đi thanh lý, ờ, mình bán lại với cái giá gốc luôn cũng được nè, đúng hông? Rồi, cái nào mà nó nó nó, ơ, nó có thể sử dụng được, nhưng mà bạn hông muốn sử dụng nữa thì mình có thể là cân nhắc là mình thanh lý hoặc là mình đem đi cho từ thiện chẳng hạn, ờ, cho người vô gia cư nè. Ừm, rồi, ờ, mình nghĩ á là nếu như mà tại vì hai bạn đang không có thời gian và cũng á, kiểu như là, mình, ờ, mình muốn nghỉ ngơi đồ này kia chẳng hạn, thì thôi mình cứ đầu tư, ờ, mướn 1-2 người về tập trung vào một buổi cuối tuần á, hai vợ chồng sắn thay áo lên rồi chỉ cho người ta là sắp xếp lại gọn gàng nhà cửa, quy hoạch lại đâu ra đó, ờ, đàng hoàng cho cái nhà của mình nó đỡ, ờ, phải bừa bộn lộn xộn trước đã nè, được hông?
Ưm, ừm. Mình hiểu, mình hiểu, đúng rồi. Ừm, đúng rồi ha. Biết rồi. Ừm, ê, ê, ê, ê, cái này được nha, thật ra thì tụi mình làm cái gì cũng đồng lòng hết trơn á, nhiều khi á giờ nói thuê tiền nhiêu ti thì tiền chịu bằng hai đứa chịu một nửa cũng được đó nha, cách này là được đó, nhiều khi vợ mình đồng ý đó. Với lại là mình nhờ người thì mình biết là, ừ, mình nhìn nhìn mình nhìn ở trên á, mình biết là, ừ, cần cái nào, cần cái nào, cái nào cần giữ lại, cái nào cần cho hay là cần bán đi cũng được. Chứ mình sắn tay vô làm nhiều khi mình mệt mỏi, nhiều khi còn gây lộn với nhau á bạn.
Ừm. Đúng rồi. Rồi. Đúng. Ừm, với lại những cái người Chính xác, ừm, đúng rồi, đúng rồi, với lại những cái người mà họ làm dịch vụ này nè, họ sẽ cũng sẽ cho bạn những cái góp ý làm sao để, kiểu như là, sắp xếp lại không gian một cách là nó hợp lý hơn. Và bạn biết sao nữa hông? Cái gạch đầu dòng ừm, cái gạch đầu dòng thứ hai á là chúng ta phải, ờ, cần điều chỉnh lại cái hành vi và thói quen mua sắm của chúng ta, đúng hông nè? Khi mà bạn dọn dẹp lại nhà cửa á thì bạn cũng sẽ biết được rằng là, à, có những cái sản phẩm nào, có những cái món đồ nào á là mình đã có rồi nè, vậy thì sao? Vậy thì khi mà mình thấy cái phiên live đó đó, mình thấy là có cái hội sale đó đó, thì mình biết á là, à, nó có cái món đồ này rồi, mình sẽ không có mua lại nữa. Chứ như ngày xưa, kiểu như mà, mình nghĩ là bạn cũng hổng có biết tới là, à, trong nhà mình đã hiện hiện hữu một cái rồi, mà bây giờ mình mua thêm một cái nữa, đúng hông nè?
Được đó, mình biết, ừm, được, được, được nha. Ừm. Đúng rồi đó, đúng rồi, ừm, ừm. Chính hắn luôn á, thực ra nghe bạn nói cách này nó rất là ổn thỏa luôn. Nhiều khi sắp xếp xong mình biết ra là mình còn cái gì, rồi đến những cái phiên live tiếp theo mình nói: "Ừ, cái này trong nhà có rồi là hổng có cần mua", nhiều khi nhắc nhở nhau vậy, đúng hông bạn? Mình nhắc nhở vợ mình là em có rồi em đừng có mua nữa. Cũng được ha bạn, ý hay đó!
Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi, tức là á hả, hai vợ chồng biết là đồng lòng rồi, nhưng mà cũng sẽ hỏi ý kiến của nhau, kiểu như là, cho cho kh thêm một cái khoảng thời gian, kiểu như, thêm một cái sự đóng góp ý đi. Ví dụ như là bạn muốn mua, ờ, bạn muốn mua một cái loa mới đi, đúng ạ? Xong rồi bạn sẽ, à, đưa cho vợ bạn kêu là: "Anh muốn mua cái này, ô kê không?" Thì khi mà vợ bạn á, mình nghĩ là cái tâm lý chung sẽ kiểm tra lại: "Ủa anh có rồi mà, anh mua cái này để làm cái gì?" Thì, kiểu như là, bạn sẽ có được một cái nhìn thứ hai, ờ, để kiểm soát lại cái nhu cầu. Và tương tự vợ bạn cũng vậy luôn, đúng hông nè?
Đúng rồi, hợp lý! Ừm, chính xác luôn, bạn ơi! Ừm, mình hiểu. Mà thật ra cái này cũng khá là hay, nhắc nhở nhau vậy nhiều khi cũng biết được mình kiểm soát cái số tiền mà mình chi hàng tháng, đúng hông bạn? Chứ nhiều khi chi đã đời xong rồi nói: "Ủa, sao cái tiền thất thoát á, đâu mất tiêu hết trơn rồi?" Mà á những cái số nhỏ, nhỏ, nhỏ cộng lại nha cũng bộn đó.
Chính xác. Chính xác. <laughs> Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi biết sao nữa hông? À, trong hai bạn thì nên sẽ có một cái bạn mà, kiểu như là, quản lý tài chính chung của gia đình. Kiểu như là, không không phải là, ờ, không phải là, kiểu, r ràng buộc nhau quá đâu. Mà ví dụ như là mình sẽ quy định là, à, mình tháng này là mình sẽ có là 10.000.000, ờ, để cho cái việc chi tiêu này kia nè. Cho nên là khi ví dụ như là vợ bạn đi, ờ, vợ bạn giữ cái quỹ này đi, khi mà bạn muốn mua đồ hay là sao đó á, thì, ờ, vợ bạn sẽ coi thử là có cho phép hay không? Có nên và cần thiết hay không? Để sao mà, kiểu như là, mình, thứ nhất là mình quản lý được cái chi tiêu trong gia đình. Thứ hai á, là để không phải mua những cái thứ mà, kiểu như là, nó đã có sẵn hay là, ờ, không có sử dụng đến chẳng hạn. Thì các bạn thấy như thế nào?
Vậy hả? Ừm, thật ra nó cũng khá là hợp lý đó bạn. Nhiều khi á có một người kiểm soát như vậy cũng dễ dàng hơn, chứ rồi nói chuyện với nhau rồi tranh cãi cũng hông mong muốn đâu. Mà nãy giờ nói chuyện với bạn xong mình thấy, ừ, dọn dẹp nó cũng đơn giản quá ha, chỉ cần mình thuê người, với lại mình kiểm soát làm sao cái đồ của mình á mua sắm những lần tới nó hổng có bị trùng lại, cũng tiết kiệm được khoản kha khá rồi đó. Mình cảm ơn bạn rất nhiều về những lời khuyên này nghe!
Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Chính xác. Rồi, vậy thì cuối tuần này á là hai bạn bắt tay vô và dọn dẹp lại cái đống đó nha. Chúc các bạn là nhanh giải quyết được nè!
Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều đây nè. Ừ, có gì rủ bạn đi cà phê nha, cảm ơn rất là nhiều luôn đó! Chào nha.
<laughs> Chào nha!